Всё, походила. Ну, с другой стороны, это почти суставная гимнастика, э, частично, как как минимум.
1 рукой только, да. <laughs>
<chuckles> 1 рукой, да. Да, можно потрясти еще 2, и тогда будет почти полноценная суставная гимнастика.
Да, это точно.
Мгм. Супер, да. То есть и гаджеты тоже в помощь, э- не засиживаться.
Да, это очень важно.
Окей. Хорошо. Если ты сама следуешь, э, своим рекомендациям, как ты вот проходишь через рабочий день? Какой у тебя результат в конце дня?
Ну, если я даю себе возможность отдыхать, а, перенаправлять, а, энергию и внимание в какие-то другие вещи, хотя бы регулярно, э, разминаться, пить воду и иногда подышать, например, на улице, тогда в конце дня я чувствую, что у меня остались силы на то, чтобы посвятить оставшуюся часть времени, м, своим близким, посмотреть вместе фильм, прогуляться. А н вот стараюсь все-таки в таком режиме каждый день существовать.
Мгм. Мгм. Супер! Спасибо тебе большое, что ты поделилась своими навыками эффек эффективного управления энергией.
Тебе большое спасибо. Мне было очень приятно поделиться и, м, рада буду пообщаться еще на какую-то другую тему.
Взаимно. Пока.
Пока.